أنا مُتفهِّم طبعًا حاجة زي كده ويعني آآ فاهم قد إيه ممكن تكون يعني بتُشكِّل عِبء أو ضَغْط نَفْسي عليكِ وعلى ال آآ خلال اليوم يعني وفي وقت ما أنتِ بتكوني م محتاجة إن أنتِ ت تحدّدي حاجات ولكن هل فكّرتِ في يعني أول ما تبدئي يومِك مثلًا إن أنتِ ت تجيبي ورقة وقلم وتكتبي مثلًا ليستة بالحاجات اللي أنتِ آآ عايزة تعمليها النهارده أو بالمهام اللي مطلوبة منِّك سواء في البيت أو في الشُغل أو كده بحيث إن يعني ما يحصلش آآ زي تَداخُل ما بينهم أو يعني تشتُّت أو حتّى نسيان لحاجة أو إنِّك تدّي وقت لحاجة يعني على حساب حاجة تانية؟
بصراحة لأ، ما عملتهاش قبل كده مش هاكذب عليك، يعني ما جرّبتش إن أنا أعملها قبل كده. آآ لو عملت إن أنا كتبت مثلًا أو حدّدت ده، هيفرق في الRountine أو هيخلّيني أحس إن أنا آمم في بيئة م مُريحة إن أنا أسترخي فيها يعني؟
إمم.